คือถามว่า รู้สึกดีไหม ก็รู้สึกดีอะนะคะ ด้วยความที่ก็ทำ งานกับบริษัทนี้มา โอ้ 16 ปี เลยทีเดียว แล้วก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะ มันก็ผ่านอะไรมาเยอะ แต่พอ อย่างที่บอกค่ะ พอมาถึงจุดจุดนี้แล้ว ยังไงต่ออะ "ฉันต้อง มองไปทางไหนต่อ หรือว่าฉันต้องปั้ง ตั้งเป้าหมายให้ สูงขึ้นไปอีก ไป ไปเป็นเหมือนแบบ อา manager ยัง แบบประเทศอื่นไหม? หรือว่า" แต่ก็คือเราก็ไม่ได้ อยากไป อ่า Relocate ไปต่างประเทศอะค่ะ ด้วยความที่ก็มีภาระ อ่า ที่บ้านที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลย เราก็เลยมองว่า "เรามาถึงจุดนี้ ก็ มัน มัน มันเหมือนแบบมันตัน แล้วอะ ฉันไม่ได้อยากได้ ไป อะไรที่มากกว่านี้แล้ว" เพราะว่าถ้ามากกว่านี้ นั่นหมายความว่า คุณต้อง Relocate ไปยังประเทศอื่น แล้ว ซึ่งไม่ได้อยากไป ค่ะ ก็เลยมองว่า "ก็ฉันถึงจุดจุดนี้แล้ว แล้ว แล้วยังไง? ฉันต้องทำยังไงต่อไป?" คือมันก็ คือในแต่ละคนเนี่ย จะดำรงตำแหน่งเดิม ๆ ได้ไม่เกิน 3 ปีอะค่ะ เพราะว่าบริษัทเนี้ยค่อนข้างจะมี อ่า Re อ่า Rotate ตำแหน่งกันทุก ๆ 2-3 ปี แบบเนี้ยค่ะ เหมือนพอเรามาถึงจุดนี้แล้ว เราก็เลยงงว่า "แล้วฉันต้องไปยังไงต่อ?" เพราะ คือถ้าเกิดว่า จะโพรโมตขึ้นไปอีก "ฉันไม่อยากไปนะ ฉัน ก็คือ อยากจะ อยู่ตรงนี้ เพราะว่าฉันไม่อยากจะ อ ต้องย้ายประเทศ" อะค่ะ มันก็เลย เออ มันก็เลยแบบไม่ เหมือนกับมันก็เหมือนแบบทำงานไปวัน ๆ ไม่ได้อยากมีแบบ โอ้โฮ มีผลงานโดดเด่น เพราะยิ่งถ้ามีผลงานโดดเด่นก็จะยิ่งถูกโพรโมตได้เร็วขึ้น และ ก็คือฉันไม่อยากไปแล้ว ค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม ๆ อืม
ใช่ มันก็เลยแบบ "แล้วยังไงต่อดี?" ค่ะ
เข้าใจได้ครับ ก็คือมัน อ มันก็คือเหตุผลทางความต้องการของเราเนี่ยแหละ ใช่ไหม บางทีเราเอง ก็คือ <chuckles> อยากจะ เขาเรียกว่าไงนะคุณ อยากจะอยู่แค่ตรงนี้ ใช่ไหมครับ เราคงไม่ได้อยากจะไปไหน แค่นั้นเอง อืม ๆ ๆ ๆ เข้าใจได้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ครับกับหลาย ๆ คนเนาะความรู้สึกตรงนี้ ยิ่งมีความที่เราจะต้องแบบไปต่างประเทศเข้ามาด้วย อย่างงี้ใช่ไหมครับ ตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่า เรายิ่งคิดหนักเลย ผมก็เข้าใจได้นะ คือบางคนเขาไม่ได้ไม่พร้อมต่อการปรับตัวหรอกครับ แต่ในความเป็นจริง คือเราอาจจะมีเหตุผลหลากหลายอย่างอยู่ข้างหลัง ใช่ไหมครับ อันนี้ขอสอบถามได้ไหมครับว่า แล้วมันมีอะไรอยู่ข้างหลังเรา ที่เรายังรู้สึกห่วงไหมครับ? ทำไมเราถึงแบบไม่อยากจะไปอะ? เพราะว่าพูดความจริงเนี่ย โอ้โฮ ถ้า ถ้าสำหรับผมนะ ผมมองว่าบริษัทเนี่ยดีมากเลยนะครับ ที่มีการโพรโมตพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน แล้วก็ต้องโพรโมตทุก ๆ 3 ปี แล้วก็มีการโยกย้ายไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย โอ้โฮ โอกาสในทางอาชีพของเราเนี่ย มันน่าจะต้องเยอะมาก แล้วทำไมตรงนี้เราถึงแบบ ยังอยากปฏิเสธตรงนี้อยู่เหรอครับ?
ใช่ ค่ะ ใช่ อยากอยู่ แค่ตรงนี้ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ